Вообще, вот скажи, как "Ютуб" изменил наше восприятие медиа?
Я думаю, он изменил на наше восприятие ме медиа резко, кардинально и очень так мощно, потому что всё-таки "Ютуб", а, как п п хость видеохостинг, да, площадка для размещения видео, она позволила, а, как бы лю любому человеку стать медиа. Любой человек- это медиа, потому что он может как бы, а, па за запостить как-то видео, загрузить его на "Ютуб", э, и его видео уже могут посмотреть там миллионы людей. Соответственно, раньше это было просто неслыханно.
Ну да, то есть это дало доступ всем, кто хочет, и теперь каждый может смотреть, что угодно, и каждый может выкладывать, что угодно.
Да.
Э, ну, слушай, а ты вот, вообще, застал времена, когда еще это вот, помнишь, как это было жить без "Ютуба"?
Нет, я таких времён не застал. Но я многое об этом читал каких-то воспоминаний людей, смотрел и в ролике на "Ютубе" так также по этой по по этому поводу. И люди всё-таки говорили о том, то, что, а, до этого, а, в основном, люди пользовались там, смотрели телевизор для получения новостей. А, и если кто-то и пользовался интернетом, то это было редко. И вот пузыри в интернете, скажем так, они были очень изолированные, потому что ты мог просто состоять в каком-то сообществе, там на каком-то форуме, и это был весь твой как бы интернет, ну, может, несколько форумов, да. А, поэтому, а, и "Ютуб", и вообще такие сервисы и другие социальные сети тоже, они очень сильно соединяют людей, соединяют вот мысли, и изменили наше представление медиа и восприятие его, м, кардинально.
Н-да. Слушай, я себя внезапно почувствовала очень старой, когда поняла, что есть люди, которые не застали времён <chuckles> до "Ютуба" и до интернета.
Ну да.
Так, ну слушай, то есть целое вот поколение людей уже не помнят, как это. То есть это для тебя- это нормальная жизнь. Ты вот "Ютуб"- это то, как бы на чём ты воспитан, да. Ты не не помнишь, не можешь сравнить, как это было до того. Для тебя это твоя вот <chuckles> нормальность.
Ну да, я бы сказал то, что вот c сознательного возраста, ну то есть с того, с которого я себя помню, какие-то отдельные дни, там, с 8, 9, 10 лет, я уже в это время имел возможность смотреть "Ютуб" как бы ежедневно, и это для меня было нормально.
Ну, слушай, а вот, э, ну, как ты вот, э, видишь, какие плюсы-минусы того, что вот, э, "Ютуб", э, существует, ну, параллельно с телевидением и всем остальным?
Я вижу в этом очень много плюсов, потому что всё-таки "Ютуб" он демократизирует вот, а, это понятие вообще медиа. То, что любой человек- это медиа, ну, может им стать, по крайней мере, это хорошо, потому что, ам, это позволяет любому человеку высказать свои идеи. А, а как мы знаем, а, рынок идей- это такая концепция о том то, что ну только как бы лучшие идеи выживают. То есть, соответственно, а, на "Ютубе" это видно очень явно, то что только лучшие видеоблогеры становятся популярными, э, и сохраняют свою популярность на протяжении долгого времени. По этой причине, а, мне т кажется, что это более справедливо, чем система, которая была раньше там с газетами, там с, э, э, телевидением, да, радио. Потому что, чтобы вещать на телевидении или на радио, или писать статью в газете, тебе нужно было пройти очень серьезную модерацию, тебе нужно было там работать, тебе был написан сценарий, а, ты не мог как бы высказывать свои личные идеи, это был такой консорциум людей, консилиум, который должен был эти все идеи, э, п 10 раз перепроверить, э, и у удостовериться, что они соответствуют там повестке, соответствуют политике телеканала, политике того, что можно говорить на телевидении. Ну и соответственно это были очень, а, бледные такие, не было никаких ярких идей, я бы сказал. Чего-то такого, а, нового сказать нельзя было.
Мгм. Мгм. М-да, слушай, ну, с одной стороны, это, конечно, так, да, м, нэ, потому что, ну, на телевидении там отборы, какая-то своя вот, э, эм, <tsk> повестка, э, а, вот значит, "Ютуб" ф там широта взглядов. Но ты вот сказал, что да, остаются хорошие идеи, то есть какие-то плохие, они вот отпадают, а хорошее остается. Но ведь хорошее- это не только полезное, интересное, и н но и также просто, может быть, увлекательное, развлекательное и в целом может быть не обязательно что-то, э, хорошее, полезное, этичное и нужное. То есть, э, в "Ютубe", если вот отбросить модерацию, люди тянутся не только к хорошему и полезному, но и просто к тому, что, ну, не знаю,- щекочет нервы. М.
М, конечно. Эт
Какие-то вредные вот, э, идеи, вредные каналы- всё, что может распространять что-то, э, негативное. И, ну, н-да, в общем, свобода, она как <chuckles> бы имеет разные стороны.
Да, это правда. И я думаю то, что вот люди, которые там, допустим, выступают, ну, допустим, за то, что вот должны быть платформы, допустим, как телевидение, где будет какие-то ограничения, какая-то такая цензура, можно сказать. А, эти люди, им стоит свои силы сосредотачивать не на создании таких пла платформ, а на том, чтобы на открытом рынке идей, вот, допустим, на "Ютубе", пытаться объяснить, почему вот определенные идеи лучше, чем другие. Почему они считают то, что люди должны тянуться там к определенным идеям и их нужно к этому привлекать. То есть это стоит делать, а, на открытом на открытой дискуссии, на такой вот как раз платформе свободной, и, может быть, тогда люди и прислушаются, если они будут приводить какие-то состоятельные аргументы.
Мгм. М. То есть ты в против цензуры в принципе в ли в любом виде?
Ну, я не против любой цензуры, потому что есть всё-таки контент, который нужно цензурировать, ам, наверное, и какой-то слишком экстремальный, то есть который может кого-то травмировать, а, подобный, да. Но, к примеру, я против цензуры, э, мнений. То есть я считаю, что абсолютно любое мнение, насколько бы оно там не было ужасным, оно дол должно быть в ну, иметь возможность быть высказано, потому что плохие мнения, соответственно, они не найдут себе б большого количества сторонников. Я бы сказал, есть обратный эффект. Если глушить какие-то вот, а, одиозные такие маргинальные группы, то их мнение, вот это неправильное, оно будет, э, усиливаться, потому что они будут изолированы от внешнего общества, они будут общаться только друг с другом, потому что им нельзя общаться с другими людьми, потому что их как бы изолировали. Эта тема под запретом, она цензурируется и, соответственно, от этого они будут радикализироваться еще сильнее. Лучше уж они будут высказывать их публично, и их будут публично переубеждать в их мнении, ну и, соответственно, а, таким образом будет это более адекватно обсуждаться.
Мгм. Ну да, наверно, плюс, если что-то запрещать, то сразу у этой группы поэн появляется такой ореол страдальцев, на котором они тоже обычно только выигрывают. Ну, с другой стороны, наверно, тоже сложно, если всё-таки проводить какую-то грань что, ну, хорошо, мы зацензурируем что-то такое, что действительно вот самое экстремальное, кого-то травмирует. Но тут же возникает вопрос: а где проходит эта грань кого-то?
Да-да. Да, эта грань- это тоже очень такая скользкая дорожка. Потому что, а, вообще я не очень хорошо выступаю за, э, по поводу того, что создаются вообще инструменты для цензурирования, то есть какое-то законодательство с этим связанное, э, или там органы, которые это делают. Потому что сегодня орган, там, защищает детей, допустим, а завтра он уже ограничивает там свободу слова, какие-то политические выражения, а послезавтра вообще наступает тоталитаризм. Поэтому это очень такая скользкая дорожка.
Ну да. Ограничение имеет свойство разрастаться. Ну, слушай, а расскажи, как вот думаешь, как "Ютуб" меняет остальные вот медиа, и вот к э, как они, может быть, подстраиваются друг под друга? Ну, потому что они всё-таки существуют параллельно, э, и, может быть, вот как-то наше восприятие меняется.
Да. Ну, я думаю то, что тут оно сильно меняется, потому что всё-таки медиа, скажем так, старого образца, они стараются переформатировать себя. Вот, к примеру, я буквально недавно на "Ютубе" видел, э, как раз в формате шортс, ам, канал "Вашингтон пост" такой газеты известной, и там, так оно интересно записано, то что это комедийные скетчи, в которых 1 человек, то есть как будто это всё записывает 1 видеоблогер у себя дома своими, там, средствами монтажа, не то что это продакшн там какой-то огромный. А, и он записывает себя в роли в ролях каких-то известных политиков и их советников. И он через вот общение советника и политика пытается вот донести какие-то, а, новости политические в комедийной манере. То есть он использует стереотипы об этих политиках, э, какие-то их манеру речи пародирует и вот это выкладывает, э, газета "Вашингтон пост" на своем "Ютуб" канале, э, в шортс формате.
Мгм. Ага! <laughs> Ну да, слушай, это, ну, забавно, да, и когда такие вот серьезные какие-то и программы, и, может быть, личности тоже вот подстраиваются под то, что есть, выкладывают там и в "Ютуб", и в "Тикток", всё в таком формате. Это, конечно, явное такое влияние, м, пытаются привлечь, наверно, зрителей, да, чтобы не потерять.
Н-да, да, потому что всё-таки их сайты и их личные каналы уже, наверное, меньше людей смотрят, потому что молодёжь смотрит "Ютуб".
Ну, слушай, а как тогда вообще вот отличать, в конце концов, когда вот даже какие-то серьезные каналы делают такие видео, которые похожи, да, как будто кто-то там у себя в гостиной это снял? И когда какие-то вот отдельные блогеры делают вполне профессиональные видео? Плюс еще вот всё это с искусственным интеллектом и вот этими фильмами, которые тоже уже не отличить, что там настоящее, а что- нет. Как тогда вообще во всем этом разбираться? Где, что, чему верить? И, м, ну, где вообще факты, а где непонятно что? <chuckles>
Ну тут, конечно, стоит стараться это всё проверять, потому что, м, в "Ютубе", как раз таки из-за того, что там всё достаточно свободно, очень много дезинформации. И даже необязательно прям дезинформации, но каких-то мнений или каких-то таких теорий людей, которые ну очень сомнительные, скажем так. Какие-то конспирологические теории, люди их высказывают в интернете. И это разрастается, потому что, ну, есть определенные последователи, и это в итоге может попасть в выдачу, как бы, а, боль широкому кругу лиц. Для того, чтоб в этом разобраться, стоит, конечно, информацию всю проверять. То есть эм
Мгм. А а, слушай, а ты как проверяешь вот? И ваще проверяешь ли?
Я вот, н да, я проверяю ту информацию, которая меня конкретно интересует, то есть если я чувствую, что я услышал какую-то новость и она на меня может как-то повлиять, допустим, то я по поводу этой новости начинаю беспокоиться, и я лезу, там, в "Гугл", допустим, и, э, пытаюсь по ключевым словам найти эту новость в каких-то, скажем так, классических авторитетных изданиях. А еще лучше, если я знаю, что эта новость связана с каким-то органом, то есть там, допустим, с какой-то компанией. То есть что компания там сказала, что она сделает то-то и то-то. То я пытаюсь найти пресс-релиз этой компании официальный, желательно на их официальном сайте.
Мгм. Мгм. Ну да, слушай, это, наверно, единственный способ. Потому что так с новостями тоже сейчас, э, много таких вот, э, м, ну, новостей, которые вот передаются из одного источника в другой, немножко переписываясь там вот искусственным интеллектом. В результате 1 какая-то фейковая новость может выйти во во многих источниках, и вот создается впечатление, что это реальность. Так что это вот
Да, я бы сказал, то что это прямо, э, сейчас очень большая проблема, особенно с искусственным интеллектом. Потому что в "Ютубе" уже существуют целые каналы, которые видео полностью сгенерированы искусственным интеллектом. От идеи, до сценария, до озвучки, до видеоряда- всё полностью сгенерировано искусственным интеллектом. Они попадают в выдачу, ты их пролистываешь, но они всё равно те попадают. Ты решаешь одно посмотреть, и там чаще всего просто какой-то бред рассказан. Ну то есть что-то связано с реальностью, как бы отно отдаленно, но естественно детали все неправильные, ну ложные. А, потому что это искусственный интеллект, он не может проверить эту информацию, он уверен в том, что он генерирует. И некоторые люди даже уже шутят, но это скорее уже даже не шутка, а реальностью становится, что, <chuckles> э, теория так называемого мертвого интернета. О том, то что большая часть контента в интернете скоро или уже будет сгенерирована искусственным интеллектом, а не людьми.
Мгм. Мгм. Мгм. М. Который сам себя потом будет еще генерировать, переделывать и уже пережевывать.
Да, и общаться сам с собой, а не людьми, как раньше. Потому что раньше контента тоже было в интернете много, но его хотя бы писали люди люди. Вот эту плохую информацию, ее хотя бы писали какие-то бедные копирайтеры, а теперь этот искусственный интеллект пишет бесплатно.
<chuckles> Ну да, и кстати, комментарии к новостям тоже зачастую непонятно кто пишет. Часто тот же искусственный интеллект.
Да, люди просто иногда, а Я думаю, даже это не люди, это специализированные какие-то боты, которые пытаются повысить, наверное, а, охват определенного видео, потому что, ну людей уже нанимать на комментарии это слишком дорого, а искусственный интеллект как-то <chuckles> нормально сработает.
<chuckles> Да-да-да. Слушай, ну в интересные времена живем. Посмотрим, конечно, как это всё, во что это выльется. Но было вот очень интересно послушать твои размышления на эту тему.
Да, мне вот тоже было интересно пообщаться. Тема всё-таки такая актуальная, более-менее все "Ютуб" смотрят, и он становится вс просто центральным в нашей жизни, вс уже стал для многих. Поэтому, ну, спасибо за <chuckles> разговор, надеюсь, еще услышимся.
<chuckles> Да, услышимся. Всего хорошего! Пока-пока!